Und, äh jedes Mal, wenn wenn es halt grade im Sommer, wenn's dann regnet und ich diesen Geruch wahrnehme, dann denke ich halt an dann geht's mir irgendwie gut. Keine Ahnung, das macht irgendwas mit mir, das ist 'ne Droge, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich dann immer gut und ich genieße dann auch irgendwie den Regen und so und, äh, keine Ahnung. Ich weiß ich weiß nicht mal, woher das kommt, also ich habe den halt als Kind das 1. Mal bewusst wahrgenommen, äh, in einer Zeit, in der es mir jetzt auch nicht unbedingt so gut geht, weil ich verbinde das tatsächlich auch mit einem spezifischen Ort
Aha.
ähm, einf einfach aus dem Grund, dass es dreimal in meinem Leben zu verschiedenen Z Zeitpunkten in meinem Leben vorgekommen ist, dass ich diesen Geruch wahrgenommen hab an eg eben exakt diesem Ort. Ähm
Ja. Ja, und dann verbindest du das damit? Ähm, auch weil das weil du dann äh, das war in jüngeren Jahren, wo du das das wahrscheinlich das 1. Mal auch wahrgenommen hast?
nämlich als Genau. Genau, das war nämlich als also, d d wahrgenommen habe ich‘s natürlich schon öfter und so, aber das 1. Mal so wirklich bewusst und auch als angenehm wahrgenommen habe ich das, als ich mit 10 Jahren in der Kinder und Jugendpsychiatrie im, äh, UKE in Hamburg war, ähm, also im Krankenhaus. Ähm, und ich kann mich halt noch sehr genau erinnern, in welcher Situation das war, ich war da halt grade, äh äh, spazieren, weil ich kam grade von also ich hatte im Krankenhaus dann auch natürlich, äh äh, Schulstunden und so was und bin grade auf'm Weg zurück in die, äh äh äh, in die in die Abt äh, Abteilung wollte ich grad sagen, wie heißt denn das? In die, äh, na! Sage schnell!
Aha. Äh, Praxis? Praxis?
Ne, ähm, na, auf mein Zimmer halt. Äh, ja, es ist ja, äh, im Krankenhaus. Ich habe grade vergessen, wie man das in Krankenhäusern noch mal, äh noch mal nennt, die einzelnen Disziplinen sozusagen, ähm, ist aber ja auch egal.
In die? Ah ja, okay. Okay, das geht, das verstehe ich. <chuckles> Mm. Äh, kann ich dir auch nicht sagen.
Äh, Station, so hieß das, so. Ich bin zurück auf die Station und, äh, da hat‘s dann halt angefangen zu regnen. Es war 'n schöner Sommertag und da war das dann das 1. Mal, ähm, danach habe ich den natürlich auch hier und da mal wahrgenommen. Aber, das 2. Mal, was mir halt wirklich im Gedächtnis geblieben ist, da war ich dann, äh da war meine damalige Freundin die wurde an der Nase operiert, weil die, ähm, so 'ne schiefe Nasenscheidewand hatte und die hatte ich dann besucht. Und, ähm, auf dem Weg dann, als ich wieder also nachdem ich sie besucht habe, war ich wieder auf'm Weg nach Hause und dann hat‘s auch wieder angefangen zu regnen und sie war halt operiert worden im selben Krankenhaus. Und, äh, entsprechend war ich halt wieder genau, wieder am gleichen Ort, äh, und habe das wieder wahrgenommen. Und, äh, da war ich dann 19 und, äh, das, äh, bislang letzte Mal, äh, am selben Ort wahrgenommen habe ich das erst, äh, vor 2 Jahren, äh, weil ich momentan auch immer noch da in Behandlung bin für meine ADHS und Autismus, äh, Diagnostik, beziehungsweise
Ah ja, ja, genau. Oh, okay. Oh, so wieder an dem Ort. <laughs> Okay. Mhm. Mhm. Du warst als Kind dann auch? Warst du auch in Behandlung dort, obwohl die da nicht festgestellt haben, dass du ADHD hast?

Mhm, ja. Ja, ich glaube, sehr auffällig ist so was auch immer zum Beispiel bei Rauchern. Raucher riechen ja auch nicht, wie sie stinken nach Rauch. Ähm, aber wenn du jetzt 'n Raucher bei dir in die Wohnung kommst, riechst du den natürlich sofort und vor allem dieser kalte Rauch ist ja auch 'n ganz ekelhafter Geruch. Ähm.
Aber ja. Ja. Ja. Ganz, ja. Und war das bei dir schon immer so? Also, als Kind hast du warst du auch schon so sensibel mit Gerüchen und Geräuschen?
Und, äh. Ja, ja. Also, ne? Also, äh, wie gesagt, ich ich kann es ja nur rückblickend betrachten, weil als Kind wusste ich ja noch nicht, dass ich das alles habe. Ähm, aber ich weiß halt schon, dass mich als Kind auch immer Geräusche, Gerüche und, äh, auch be gewisse Berührungen schon immer gestört und auch manchmal auch wirklich aufgeregt haben, ähm, und ich halt schon immer da irgendwie eigen war, wie man ja so schön sagt. Äh, ja, also das das das das hatte ich das hatte ich tatsächlich schon immer. Ähm.
Ja, klar. Mhm. Ja, <chuckles> okay. Interessant. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich das mit den Gerüchen hatte als Kind schon, aber nicht so intensiv wie jetzt. Ist es bei dir auch intensiver geworden?
Mhm. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also, das, äh, ich habe ich habe da ja als Kind habe ich's ja versucht irgendwie insofern auszublenden, als dass ich halt eben versucht habe
Ah, okay.
das als normal wahrzunehmen, weil ich wusste ja nicht, dass es nicht normal ist. Äh, währenddessen jetzt mit den Diagnosen achte ich ja mehr drauf. Also, ähm, mache das Ganze halt bewusster. Also, vielleicht insofern auf jeden Fall, äh, war es schwächer.
Ah, okay. Hm, okay. Aber stört es dich mehr jetzt, als als wenn du als Kind, hat's dich weniger gestört vielleicht, oder?
Eigentlich eigentlich sogar eher weniger, weil ich jetzt mehr Toleranz habe, weil ich jetzt halt weiß, okay, das liegt daran, dass ich halt so sensibel bin. Ich habe mehr Toleranz. Ich ich versuche es auszuhalten, so nach dem Motto, solang's zumindest geht. Und als Kind bin ich sofort vokal geworden. Aber danke für das Gespräch.
Oh. Dan

Ich erinnere mich an das Parfüm, das meine Lehrerin immer, äh, getragen hat, weil, ähm, alles hat immer danach gerochen, sogar die die ähm, die die äh, die Papiere, die sie uns ausgeteilt hat, <laughs> haben nach ihrem Pö Parfüm gerochen, ganz intensiv immer. Ich denke, weil halt Menschen sich an den Geruch gewöhnen und und dann jetzt viel zu viel auftragen, <chuckles> weil sie's selber nicht mehr riechen können.
Mhm. Papiere? Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Okay, ja, das klingt das
<chuckles> Kennst du wahrscheinlich. Wenn dann be die Leute, wo du dann ähm, wo du dann riechst, wo die gewesen sind, wenn die in einen Raum reingehen, dann riecht der ganze Raum nach deren ihrem Parfüm.
Ne, ich Mhm. Mhm, na, ich kenne das tatsächlich so in der Form vielleicht gar nicht, also zumindest nicht, dass das irgendwie positive Energien triggern würde, sondern ich war halt schon immer, äh, d d d d d dadurch, dass ich 'ne gewisse Neurodiversität besitze äh, auch schon immer 'n bisschen empfindlich für Gerüche. Das heißt, ähm, zu starke also zum Beispiel auch ja?
Ich auch. Das haben wir gemeinsam interessant. Ich habe das genau wie du zu starke Gerüche, äh, da hab ich 'n Problem damit.
Ja, das stimmt wohl. Mhm. Mhm, und aber deswegen versuche ich halt generell gar nicht mal so sehr auf Gerüche zu achten. Äh, entsprechend bleiben mir dann aber auch jene Gerüche wirklich im Gedächtnis, die für mich auch wirklich einfach angenehm sind, und das sind teilweise sehr banale Gerüche. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt an einen einen einen Geruch an ein nasales Erlebnis denke, was mich an schöne Zeiten, an meine Vergangenheit oder auch generell einfach an was Schönes erinnert, dann ist es tatsächlich der Geruch von Petrichor. Ähm, wird dir jetzt wahrscheinlich erst mal nix sagen. Ähm, Petrichor ist der Fachbegriff für den Geruch von äh, wenn du an einem w warmen Sommertag, wenn es dann regnet, und dieser Regen quasi direkt auf dem, äh, Sand oder auf dem Asphalt, äh, verdampft, dieser Geruch ich weiß nicht, ob dir du dir den grade vorstellen kannst, aber dieser Geruch, den nennt der nennt sich Petrichor. Und
Was ist das? Ja. <chuckles> Ah, den kenne ich, den Geruch. Petrichor, okay, da habe ich was gelernt.